بصراحة كنت يعني، عايز أتكلّم معاكِ شويّة في كده في حاجة ليها علاقة بيّا شخصيًا وأثرت عليَّ تأثير، مش أحسن حاجة الفترة الأخيرة وكنت عايز نصيحتِك فيها. هو أنا ليَّا صحاب كتير جدًا، يعني يمكن مش مش كتيرأد جدًا، يعني كتير أوي لأ، كتير جدًا يعني، بيني وبينهم علاقة ممتدة حلوة أوي، صحاب عمَل وأصحاب كمان جيران وأصحاب دراسة. عندهم <chuckles> يعني، زي ما تقولي كده حاجة مش لطيفة إن هُم دايمًا يضغطوا عليَّ علشان مثلًا نقعد في مكان آآ يكون عالي جدًا وlevel عالي من الليفيلات اللي هي حلوة، و واصرف فلوس كتيرة، وساعات ممكن لمّا أحب مثلًا أشتري حاجة أو أشتري كذا يقولوا لي brand أفضل شيء وما تقلقش brand كويّس، طول ما هُم فلوسهم عالية طبعًا هو بيأدوا quality كويّسة، بس أنا باشوف ساعات إن أنا مش محتاج إن أنا فعلًا أصرف كل ده عشان آخد نفس الجودة دي أو الquilty ده، لإن أنا حياتي الصراحة باحس كده إن هي محتاجة تدخر الفترة الجايّة فلوس كتير، بس مش قادر بصراحة إن أنا أتواكب معاهم في حتة إن أنا أقول لأ، أو يعني يعني هُم بيضغطوا عليَّ الضغط دوّة، بابقى صعب إن أنا أرفض أو صعب إن أنا أتهرب منهم مش عارف أعمل إيه.
بُص أنت طبعًا عندك حق في اللي بتقوله، و و وأنا حاسّة بيك جدًا، وباين في صوتك إن أنت فعلًا متضايق من الضغوط اللي بتحصل عليك، فموضوع إن أنت لازم تصرف، علشان تعجبهم، أو لازم تصرف عشان ما تحسّش إن أنت أقل منهم، وحتّى في موضوع الbrand مثلًا، ممكن تبقى محتاج حاجة بسيطة خالص، ويقولوا لك لأ يعني اشتري من الbrand ده، وأنت شايف إن هي مش مستاهلة. بس أنا عايزة أقول لك على حاجة في الأوّل، إن أنت مش محتاج تشتري قبول الناس، يعني لو حد من صحابك مثلًا م هيشوفك مثلًا بطريقة معيّنة مش لطيفة، أو إن هو مثلًا يتكلّم أو يقول ليه مش بتشتري الbrand ده، فاللي بيحبك فعلًا مش هيقيس ال مش هيقيس علاقتكم أو علاقة الصداقة بفاتورة، يعني مش هيقيّمك ب بالفلوس اللي بتصرفها، أو بالbrand اللي بتلبسه، أو بتصرف قد إيه مثلًا في ال في القعدة أو في الخروجة، فأنت شايف إنّه يعني م ممكن دي تبقى مشكلة اختيار أصدقاء أصلًا؟
بالضبط. معاكِ حق أكيد. بُصي
إن هم مش شبهك كفاية في التفكير مثلًا، أو مثلًا آه.
ممكن يعني مش عارف بصراحة، أنتِ جبتِ نقطة مهمّة جدًا في حياتي، هي ممكن تبقى هي مش سوء اختيار، أو مثلًا ما تقول أو مثلًا مش حتّة إن هم أصدقاء قريبين جدًا، هم تفكيرهم ساعات ممكن يكون مختلف شويّة عنّي، في ح بعض الأمور وأمور لأ، وساعات كمان بيبقى قريبين جدًا في حاجات مع بعض، لكن هو الأصدقاء اللي هم فعلًا بيعملوا كده، هم ممكن يكونوا مش قريبين مِنّي كفاية، إن هم بحكم إن أنا مثلًا بقى لي شغّال 4 أو 5 سنين معاهم في شركة واحدة، هم دول أكتر الأصدقاء اللي هم بيبقى عندهم نفس النوع ده من ال من التفكير، لكن أصحاب العم أصحاب الدراسة أو جيراني، لأن أنا ليّا أصحابي وفي نفس الوقت هم جيراني، أصحاب الدراسة والجيران، عندهم الحاجات دي بتحصل آه، بس مش بنفس النمط، يعني ممكن مثلًا مرّة كل 3 سنين، مرّة كل سنتين، لكن دول في كل خروجة، آمم في كل عيد، في كل كذا لازم يجيبوا حاجة brand، ولازم يقعدوا في مكان brand، ولازم إن هم ياكلوا من مكان brand، و وكمان عايز أقول لِك إن الquality بتاعة الBrand ديّة، ممكن حد يبقى واقف في الشارع بيعملها عادي جدًا، نفس كل حاجة بالضبط، ممكن مع اختلاف حاجات بسيطة أوي يعني.
مفهوم طبعًا، هم بس ممكن بيكونوا شايفين إنه الفكرة في اللوجو نفسه، إنّه إحنا ماشيين باللوجو ده، هو اللي بيدّينا قيمة يعني، مش بس الجودة أو الquality بتاعة الحاجة نفسها.
آه بالضبط. عايز أقول لِك ده حقيقي، يعني مثلًا brand زي Zara مثلًا، أنا كنت جبت منّه قبل كده آمم حاجة يعني زي coat كده، وكان حلو وممتاز، لمّا آآ شافوا لي فيه بعد ما أنا خلّصت الشغل وخلاص ضبّطت الدنيا وخرجنا، لمّا شافوني بيه عايز أقول لِك إن ال4 سألوني جبته منين، وبكام وحصل إيه، و و ما كملناش حوالي أسبوع، ولقيتهم كل واحد يوم جايب حاجة تانية، مش نفسه، هو حاجة تانية من نفس الbrand. وكأنّهم عندهم حتّة التنافس، في إن هم ليه هو يجيب وإحنا لأ، أو العكس ليه أنا أجيب وصاحبي لأ، أو مثلًا لأ لازم نشوف، ولازم نعرف الأسعار والدنيا وفي discount، عايز أقول لِك إن هم عندهم حتّة هوس بالdiscount ديّة، لو brand معيّن بيحبوه نزّل discount، ياه! ده إيه ده! لازم أروح أضيّع كل فلوسي فيه، عايز أقول لِك إن في شخص معيّن استلف مِنّي فلوس شخصيًا، و م يعني فلوس ممكن تقول لي مثلًا مرتب شهرين، لمجرّد بس إن هو يجيب حاجات من brand معيّن هو حابه. ده شيء
يا نهار أبيض! للدرجة دي هم مهوسين بال بالشرا البراندات، إمم.
جدًا، جدًا، وبيضغطوا عليَّ بنفس الفكرة بالضبط. هم عايز أقول لِك إن هم محسّسني إن أنا آمم طالما أنت مش عايز تبقى زينا أو كده، على الأقل أصرف حاجة أو حاجتين تعرف تخرج بيهم يبقوا معاك دايمًا، والحوار بصراحة مأزّمني، يعني أنا عايز أقول لِك إن أنا آمم، يعني زوجتي داخلة على ولادة، آمم، عايز أقول لِك إن أنا عندي قسط عربيّة بادفعه، بالضبط في التزامات ماس ومش بالضبط.
عندك التزامات تانية، مفهوم، مفهوم، في التزامات تانية عليك فأنت مش مضطر تواكب ال الأحداث، أو تواكب زمايلك دول أو صحابك بتوع الشغل، علشان بس ترضيهم يعني و وبعدين الناس اللي بتضغط عليك دي آمم الناس اللي بيضغطوا عليك يعني أنت تصرف زيهم أو تحاول تبقى آآ يعني showy زيهم وكده، ليه مش هم اللي يتكيّفوا معاك، لو هم فعلًا أصدقائك أو صحابك، ليه مش هم اللي بيتكيفوا معاك؟ فأنا أنا أعتقد إن هم مثلًا ممكن يبقوا الفكرة عندهم إن، آآ إحنا بس جايين نشوف مين اللي بيقدر يعلّي على التاني، يعني هم شايفين إنّه مين هيقدر يجيب أكتر من التاني، أو حاجة آآ يعني م مرفّهة أكتر من التاني، بصرف النظر عن آمم الشخص اللي إحنا بنضغط عليه ده، هو قادر أصلًا والّا لأ. يعني هو قادر
ده حاجة مت متعبة. امم. معاكِ حق. بصراحة صح، معاكِ حق.
يواكبنا والّا لأ؟ فهي ال القوّة أنت بس محتاج شويّة يعني آمم قوّة مش في الشخصيّة طبعًا، لأ قوّة إرادة إن أنت تقول لأ، أو إن أنت ما توافقش آآ و وده مش مُناس مش مناسب معايا، يعني ده مش س مش حاجة هتناسبني، فأنا مش لازم أجيب البراند ده، وبعدين ال آآ يعني هُم لمّا يلاقوا إن أنت رفضت مرّة، أو إن أنت مش مش بتجاريهم في الحاجات اللي هي الOver يعني دِيَّة، هُم نفسهم هيبطلوا ي يتكلموا أو يبطلوا ي يتناقشوا معاك، حتّى لو هيتكلموا بينهم وبين بعض على الموضوع ده، بس ثقتك بنفسك وقتها، لو أنت لابس حاجة عاديّة مش brand أو local brand حتّى، مش شرط تبقى يعني حاجة international آآ ثقتك بنفسك وقتها وأنت لابسها أو خارج معاهم، ه هتحسسهم إن أنت مش شايفهم أصلًا، إن أنت اللي هُم بيتكلّموا فيه ده كلّه مش مهم بالنسبة لك. وفعلًا طالما عندك إلتزامات، لازم توضحها حتّى لو صحابك المقربين بقى أوي، بتوع البيت أو الدراسة أو الجيران
آمم. امم.
تقول لهم إن أنا عندي التزامات كذا، كذا، كذا، فأنا مش ها مش هاقدر كل مرة نخرج في المكان الفلاني، ومش هاقدر كل مرة أروح معاكم السفر الس السفرية الفلانية، ولازم يبقى آمم تتفق حتى مع نفسك إنه قبل ما تخرجوا تحط budget limit، أنا مش هاصرف أكتر من كده، مهما كان الضغوط، مهما كان الكلام، مهما مين قال لي إيه، مهما آآ مين عمل إيه. فاهم قصدي؟ وممكن تقول لهم حتى تدرب نفسك على جملة بسيطة خالص، يعني اللي هو يا جماعة أ أنا باحب أكون معاكم يا شباب والله بس خلوها النهارده خفيفة، عشان أنا عندي كذا، كذا، كذا، مسؤوليات كتير.
امم، طبعًا. عايز أقول لِك يعني أنا ساعات لما باحاول إن أنا أقول لهم يا جماعة يعني أنا صرفنا لسه صارفين امبارح هنصرف النهاردة؟ عارفة أول كلمة بيقولوها إيه؟ إيه يا عم أنت خايف على فلوسك أوي للدرجة دي، أنت بخيل آه شكلك بخيل من الناس دي، أنت مش عارفة إيه أنت كذا، يبدأوا يحطوني في مقارنات، ده أنت حتى فلان الفلاني طبعًا فلان الفلاني بيبقى سكرتير المكتب، بيلبس من مكان الكذا وبي وبيشوفوه في المكان الفلاني، أنت ازاي أنت مش أقل منهم، ده أنت منصبك حلو في الشركة، ده أنت بتقبض كذا ده أنت معاك كذا وأنت لما باحاول أنا كمان أتناقش معاهم فى حِتّة إن أنا عندي مسؤوليات، فترة فيها مسؤوليات، وفترة فعلًا محتاج فيها فلوس بشكل معين أو كده، يبدأوا إن هم كمان ي يخشوا لي في حتة طب ما هو أصل أنا عندي، طب ما هو على فكرة أنا كمان بادفع قسط عربية، ده أنا لسه كمان جايب لمراتي آيفون من كام يوم، ولسه بادفع قِسطُه، خلي بالك ده أنا مدخّل عيالي كذا، وبيدفعوا وبادفع لهم في السنة كذا، بتبدأ حالة من المقارنات وcomparing، بيبقى عامل عليّا يعني stress بشكل، أنا عايز أقول هو أنا مش عايش في الدنيا والّا إيه؟
مفهوم طبعًا ضاغطة ضغط كبير فاهمة، فاهمة طبعًا، فاهماك طبعًا، بس هي هي الفكرة كلها إن أنت بس تعرف ت ترد عليهم يعني اللي بيقول لك أنا لسه جايب لمراتي آيفون، أو لسه مدخّل ولادي كذا، آآ قل له أنت تقدر تعمل ده أو أنت م مثلًا آآ واخد قروض معينة، أو واخد سلف، أنا مش حابب ده يعني أنا مش حا قل له يعني فهمهم بس إن أنت تقدر بس أنت اللي مش عايز، لأنه ده مش مناسب معاك، وطبيعي جدًا إنه حياتهم تبقى غير حياتك، وإنه طريقة تفكيرهم تبقى غير طريقة تفكيرك، فاهم قصدي؟ يعني مش لازم مش لازم تبقوا آآ typical زي بعض، أو اللي هُم بيعملوه أنت تعمله أو العكس، لأ خالص أنا آمم مثلًا دلوقتي زوجتي حامل، عندي التزامات، أنت ما عندكش حاجة، أو جِبت لمراتك آيفون، ده ده مالوش علاقة بالالتزامات دي رفاهية زيادة أنت حُر فيها، أنا مش مضطر ومش ملزم أبقى شبهك، يعني هي ردودك بس هي اللي ممكن تبقى تفرق معاهم يعني.
امم امم ب مش باعرف اهرب منهم. صحيح طبعًا. أيوه. يعني الموضوع فعلًا في حِتّة اللي الواحد يعني يحاول على قدر المستطاع إن هو يكون، آمم، يعني يبقي كويس يبقي كلامه حلو أو كلامه يكون معتدل معايا أو ما بيعملش عليّا Stress، أنا باحاول أعمل كده، إن أنا يعني بصراحة أكلمهم بشكل معين، بس عمري الصراحة ما دخلت معاهم في تفاصيل يعني تبقي جامدة أوي، اللي هو أقول له مثلًا كل واحد تحط له حدود معينة أو كده. بس أنا محتاج نصيحة أحاول بقدر المستطاع أحِس إن هُم يعني يبطلوا الضغط ده، تفتكري ممكن أعمل إيه؟
بُص، مثلًا في حاجتين ممكن تبدأ تعملهم، أول حاجة لو أنتم مثلًا خارجين في مكان، آمم م لو هو غدا فأنت قُل لهم لأ، مثلًا أنا وعدت زوجتي إن أنا أتغدّى معاها في البيت، فأنا هاشرب بس حاجة. واطلُب حاجة خفيفة، شوربة فقط يعني مشاريب، بحيث إن أنت ما تدفعش كتير أوي في المكان ده. الحاجة التانية، آمم، هُم مثلًا مُهتمين بالBrands مُهتمين بكده، في أماكن كتير أوي هتلاقيها حواليك أو مثلًا ممكن تدوّر على الفيسبوك أو على الGroups بتاعة ال التليجرام مثلًا، آآ، عن أماكن بتبيع الحاجات اللي هي ال الHigh Copy أو الFirst Copy وتبقي Brand برضه، وهُم كده، كده مش هيعرفوا يفرقوا بينهم، وهتبقى نفس الBrand ونفس الLogo ونفس كل حاجة، فأنت كده وفّرت في ال في تمن ال الحاجة اللي هتشتريها، وفي نفس الوقت هُم بطّلوا يتكلموا.
كويس. آه، آه، آه. إمم، أنا ما جرّبتش الفكرة ديّة عنهم بصراحة، آه، طبعًا فاهمِك كويّس ودي فكرة ممتازة على فكرة في اللي أنتِ قلتيها. حقيقي حاسس إن ممكن الحتّة دي تبقى أحسن معاهم، يعني ممكن كمان تبقى أفضل إن هُم يبقوا عندهم حتّة الشعور شويّة بإن في مسؤوليّة أح يعني في مكان غير مكانها أو وقت غير المكان، أو مثلًا أنت بتحطني في زاوية مش زاويتي أو كل واحد ليه Zone ما يقدرش يعدّي منها أو ما يختلطش بحد تاني بسبب إن هو ما يتعدّاش آآ، حدوده في حتّة زي دي. آآ، يعني أنا ما حاولتش إن أنا أعمل كده بالطريقة اللي أنتِ بتقوليها دي، بس بصراحة هي كفكرة، هي عجبتني جدًا ويمكن فعلًا أجربهم معاها أجربهم معاهم يعني واحاول فعلًا أقول لِك أنا عملت إيه. بس هي كحاجة هي عجبتني، وكنصيحة هي فعلًا مفيدة. فحقيقي هابدأ بيها وأعمل معاهم
فاهم قصدي؟ آه. بالضبط كده. بالضبط، جرّب تعمل كده، و وجرّب كمان تبقى مع ناس شبهك أكتر أو هتحس حتّى براحة نفسيّة يعني.
ده اللي أنا هاعمله، صح. أنا هابدأ إن أنا فعلًا أخرج خارج نطاق حوار إن هُم يبقوا، آآ زمايل شغل بس مش أكتر، مش هابقى أخلّيهم بعد كده حتّة إن أنا أخرج معاهم أو الteam بتاعي أو كده، لا، لا أنا هابدأ أرجع لزمايل زمان اللي هم الفقرا زيي، <chuckles> اللي هُم أحسن مِنّي بكتير. أكيد بالضبط، صح، معاكِ حق.
بالضبط، الحدود دايمًا بتبقى حلوة فى العلاقات. ربنا يوفقك دايمًا.
حقيقي أنا باشكرِك شكرًا جزيلًا على اللي حصل معاكِ ده، يعني إن أنتِ فعلًا
أنا معاك دايمًا، وباسمعك في أي وقت.
آه، بجد ع حقيقي أنتِ فرحتيني جدًا إنِك سمعتيني، و فعلًا إديتيني نصيحة يعني، فشكرًا جزيلًا ليكِ.